Ähm, und macht mir da keine großen Vorwürfe, weil ich auch die Hauptverdienerin im Haus bin. Genau, und er f hilft mir dann tatsächlich auch eher so, dass er mal, ähm, ja, so 'n bisschen also also, ei was heißt 'n bisschen, er kümmert sich so um das um den Haushalt und ums Kochen, ne, was also, sozusagen absolute, äh, wie sagt man, Geschlechtertausch ist. <chuckles> Aber aber so also, so klappt's bei uns Gott sei Dank sehr gut und es ist auch 'ne große Hilfe, weil Gott sei Dank kommt zu di also, zu dieser Belastung der Arbeit nicht noch hinzu, dass ich jetzt irgendwie den Haushalt schmeißen muss oder dann abends noch in meiner Pause fix noch schnell was zu essen zubereiten muss oder so was. Ähm, nicht, halt die.
Okay. Alles super. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja, ja, ganz genau. Ja, genau. Also, diese zusätzliche, äh, Unterstützung ist auf jeden Fall klasse, ja.
Ja. Ja, das äh
Und, ähm und wie l wie wie wie spät arbeitest du? Also, ich schätze mal, äh, 11:00, 12:00 bis Mitternacht?
Ja, das das würde ich sagen, so viel ist scher
Ja, besteht da die Möglichkeit 'n vielleicht 'n bisschen bisschen 'n Stündchen früher aufzuhören und dann und dann vielleicht die Zeit, äh, mit dem Mann mal ähm, sich auch unterhalten und 'n bisschen Zeit zu verbringen. Das könnte natürlich auch helfen mit der Erschöpfung und mit mit der Mini-Erholung quasi.
Ja, also, ich hatte jetzt mir mal vorgenommen, vielleicht so ab nächstem Jahr, dass ich dann sage: „Okay“ also, dass ich auch auf der Arbeit Bescheid sage, dass ich jetzt jeden Abend so um 21:00 Feierabend oder f 21:00, 22:00 Feierabend machen möchte und dann, dass ich die Aufgaben einfach in den nächsten Tag reinschiebe.
Genau. Ja, das ist 'ne gute Idee, ja?
Ja, das war a das war so 'n bisschen, was ich mir vorgenommen hatte fürs neue Jahr. Ja, weil, ähm, ich merke natürlich jetzt nach diesen 2 Jahren, dass man doch irgendwann mal, also, ausbrennt.
Ja, genau, dann, äh, bereite die Firma ja, bereite die Firma jetzt schon mal vor. Also, <snorts> da hast du noch ein paar, äh, Wochen bis bis zum Jahresende und das sollte ja auch nicht abrupt, äh, rüberkommen. Ne, also, da würde ich auf jeden Fall jetzt schon mal was sagen.
Und dass man die Verantwortung. Ja, das ist 'ne gute Idee wahrscheinlich, dass ich die drauf vorbereite, ja, genau, nicht, dass sie dann vom Blitz getroffen sind, nur wenn ich sage: „Hey, ich arbeite nicht mehr bis nachts.“ <chuckles>
Oder sie vorbereiten. Mhm. Genau. <chuckles> Enkel, richtig, richtig.
Okay, dann vielen Dank für die für den Ratschlag und fürs Zuhören.